Hm, okay, klingt gar nicht so einfach. Dann kann man aber vielleicht tatsächlich erst mal bei dieser Sache daheim anfangen vielleicht. Ähm, gut, du hast jetzt verschiedenes Equipment da und du sagst, das macht dir auch am meisten Spaß. Ähm, ja, was würdest du sagen, hält dich am meisten davon ab? Sind das vielleicht auch manchmal so 'n bisschen Zeitgründe, oder ist es tatsächlich immer eher so die die Motivation?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, es ist tatsächlich die Motivation. Also, ähm, klar, Leben ist stressig, aber, ähm, dafür würde ich auf jeden Fall Zeit finden. Also, das ist das ist gar keine Frage, und ich will mir auch eigentlich Zeit dafür nehmen, aber manchmal nehme ich's mir dann auch vor, dann sage ich: „Okay, morgen, oder okay, übermorgen mache ich, und dann und dann mache ich, und dann und dann mache ich.“ Und dann finde ich immer irgendwelche, ja, teilweise ganz komischen Ausreden. Jetzt zum Beispiel so typische Mädchensache: „Ja, ne, ich habe ja eigentlich gestern erst Haare gewaschen. Wenn ich heute jetzt Sport mache, dann sind die halt wie ja, wieder fettig und dann muss ich ja m heute Abend wieder Haare waschen, das geht ja nicht und wenn ich die dann morgen und dann“ also solche Gedanken kommen da tatsächlich, äh, auch hoch. Ähm, natürlich wahrscheinlich hat das viel mit so, ja, Ausreden finden zu tun. <laughs> Denn, äh, das das kri kriegt man bestimmt irgendwie vereinbart, andere schaffen's ja irgendwie auch. Deshalb, äh, vielleicht, ja, suche ich mir auch so 'n bisschen da so Sachen, die mich da aktiv davon abhalten. Also, das ist auf jeden Fall die Motivation, ja, die dann bei der es dann 'n bisschen hapert, ja.
Mhm. Mhm. <snorts> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hast du mal so was wie 'n Trainingsplan oder so versucht, wo du halt wirklich dir, äh, echt mal so Gedanken machst: „Okay, ne“, sage ich jetzt mal zum Beispiel: „Ja, montags Übung XY, dann vielleicht jetzt nicht, äh, <giggles> ja, sonntags Haare waschen, sondern montags, äh, ja Übung, dann dienstags Haare waschen, ähm, dann vielleicht noch mal Mittwoch Pause und Donnerstag wieder die Übung“, oder so. Also, dass du so in die Richtung vielleicht da schon bisschen vorbaust?
Mhm. <giggles> Mhm. Ja. Ja. Mhm.

Mhm. Ähm, tatsächlich das Tanzen. Also, ich liebe das, in Gruppen zu tanzen, grade so also, jetzt nicht unbedingt, äh ja, ich muss jetzt nicht noch mal Teil einer Hip-Hop-Tanzgruppe sein, <chuckles> aber, ähm, ja, so dieses Zumba-Tanzen in so 'nem großen Kursraum in einem Fitnessstudio, das macht schon extrem Spaß. Und, äh, man trainiert seinen ganzen Körper 'ne ganze Stunde lang und ich glaube, so viel ja, so also, mehr kann man seinen Körper gar nicht trainieren, als wenn man jetzt irgendwie eine Stunde tanzt. Ähm, und das ist ja auch schon ja, das ist ja schon ziemlich anstrengender Tanzstil, sage ich mal, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen, hoch, teilweise springen. Ähm, ja, da so da aber auch diese diese Zuhause-Workouts, äh, nicht einfach nur ich habe hier so Hanteln, wo ich so meine Arme trainiere oder, ähm, ja, alles andere. Das macht mir auch super, super so sch Joggen muss ich mich immer fast schon zwingen, ähm, das ist, äh, ja, eher weniger Freude bringend, sage ich mal, obwohl, danach fühle ich mich super. Aber ja, dieses Tanzen und diese kleineren Kraftübungen so zu Hause, das ist schon das, was ich am liebsten mache eigentlich, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ähm, da ist es meistens 'n gutes Prinzip, irgendwie so niedrigschwellig wie möglich ranzugehen und dann auf jeden Fall auch die Sachen anzustreben, die dir auch Freude machen. Das ist immer 'ne ganz wichtige Sache, denn du brauchst halt auch viel, viel intrinsische Motivation, wo du wirklich sagst: „Ich mache das auch wirklich gern.“ Ist, also, ganz wichtig. Und für den Anfang, ja, am niedrigschwelligsten das klingt erst mal äh, klingt erst mal diese Sachen, die du daheim machen kannst. Beziehungsweise wie weit weg wär denn das nächste Fitnessstudio, was so Zumba-Kurse anbietet?
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ja, ist tatsächlich nur so 5 Minuten, ähm, äh, Fahrt von hier. Ich bin nicht oft, äh, zu Hause, ich bin nicht oft in Deutschland. Jetzt bin ich mal für 'n paar Wochen wieder hier und d da ist es es ist weit weg. Ähm, das Problem mit Fitnessstudios bei mir ist tatsächlich aber immer, es kostet halt Geld, und da bin ich echt immer so 'n bisschen geizig, ähm, und dann denke ich mir: „Boah, ne, es lohnt halt irgendwie nicht, wenn ich doch dann vielleicht keine Motivation finde und dann da 30, 35, 40 € im Monat ausgebe.“ So damals, ähm ja, wir hatten da so 'n, äh, Kompromiss mit den Inhabern, und dann durfte ich da auch, äh, umsonst tatsächlich, äh, Zumba mittanzen. Ähm, im ja, im haben haben wir so ab und zu auf die auf deren Kinder aufgepasst und so. Das war dann so 'n bisschen so 'n Geben und Nehmen. Ähm, mittlerweile sind die Kinder groß, die brauchen keine Betreuung mehr, und ich müsste natürlich mittlerweile dafür zahlen. Und dann da fühle ich mich immer 'n bisschen schlecht tatsächlich, weil
Mhm. Mhm.
ja, ich würde mein Geld lieber für andere Sachen ausgeben als eigentlich fürs Fitnessstudio zum obwohl mir das halt super Spaß m super viel Spaß macht. Das ist halt so 'n bisschen hm, das ist irgendwie schwierig, bin da so in 'ner kleinen Zwickmühle.
<snorts> Mhm.